لأ، خُفت لأن الحتّة اللي أنا وِقعت فيها دي كانت كلها طوب و وأزايز متكسرة وحاجات زي كده. <tsk> ف فخُفت أوي أكون يعني وِقعت على حاجة مش كويسة مش نضيفة مش عارف إيه، فده دي أول حاجة يعني جات في دماغي، بس ف فقُمت على طول وقعدت أبُص على نفْسي أشوف إذا كان فيه أي حاجة والّا اتعورت تعويرات يعني م محتاجة مثلًا مستشفى أو حاجات زي كده، بس الحمد لله، الحمد لله قدَّر ولَطَف يعني، كانت الحاجات بسيطة. إمم. الحمد لله. بس بس اتضايقت بقى يعني يعني فِضِلت ف فِضِلت بعديها مثلًا كذا يوم خايفة أسوق العَجَلة، خايفة أنزِل بيها تاني.
إمم. فهمتِك، آه. طَب كويس جدًا، طَب إمم. قولي لي قولي لي.